Rồi hiểu luôn. Thật ra là, kiểu như là, bạn bị cuốn vào những cái nội dung trên những cái video ngắn đó, và hầu như là bạn xem Tok hoặc là YouTube hoặc là Facebook hay đè đa phần là đều xem những cái dạng video ngắn hết, đúng hông? Và nó có rất là đa dạng nội dung cuốn hút, thành ra cứ lướt mãi, lướt mãi và không biết thời gian trôi qua khi nào. Rồi mình hiểu vấn đề rồi nè. Rồi, bây giờ với cái mất ngủ của bạn á, thì cái biểu hiện như thế nào? Có nghĩa là bạn khi mà bạn muốn ngủ thì bạn nhắm mắt lại nhưng mà bạn không có thể tài nào đá đi vào giấc ngủ được, hay là bạn, kiểu, bạn ngủ nhưng mà ngủ không sâu rồi nửa đêm bạn tỉnh giấc nửa chừng thì bạn bị tình trạng như thế nào bạn ha?
Ồ! Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừ, đó. Ừm. Ờ, mình bị cả hai luôn, mình rất là hay bị, đấy, như bạn nói đấy, khi mà mình muốn đi ngủ, kiểu, như kiểu là, ví dụ ngày mai mình có một cái gì đấy mình phải đi sớm đi, thì hôm nay mình muốn ngủ sớm, mình muốn là 10:00 mình đã phải nhắm mắt ngủ rồi, nhưng mà mình không tài nào mà mình ngủ được. Kiểu khi mà mình nhắm mắt lại nhá, thì mình sẽ bị chán một cách, kiểu, mình bị chán kinh khủng luôn, vừa chán nhưng mà lại không buồn ngủ nữa, tức là mình lại phải mở điện thoại lên để cho để cho vui, để cho đỡ chán ấy, để cho mình xem để dễ ngủ ấy. Đó, xong rồi là vì thế nên là
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Rồi Ừm. <chuckles> À, hiểu, hiểu. Ừm. Cảm giác là cứ bứt rứt tay chân á, ừm.
Ừ, đó. Xong rồi thi thoảng mình cũng ngủ không sâu được đâu, mình sẽ rất là hay tỉnh giữa đêm, mà tỉnh giữa đêm xong mình lại rất là khó đi ngủ lại, thành ra lại phải bấm điện thoại đến sáng luôn để cho, gọi là, giết thời gian ấy, chứ cứ nằm không vậy thì cũng rất là chán, ờ.
hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, hiểu. Ừm, như vậy thì rất là mệt ha, kiểu, cái cảm giác mà muốn ngủ mà không ngủ được, rồi sáng hôm sau thì đang ngủ ngon thì phải dậy để đi học hoặc là đi làm, thì cái cảm giác đó rất là mệt mỏi luôn á, mình mình cũng thấy rất là đồng cảm với cái tình hình này của bạn luôn á. Rồi bây giờ mình cũng muốn làm rõ một chút xíu nữa nè, thì bạn đã thử thay đổi nào trước đây để mà mình cải thiện cái tình trạng giấc ngủ của mình chưa? Bạn có tìm cái phương pháp nào hay là thử cái cách nào chưa bạn ha?
Ừm. Ờ. Ừm. À!